してす普段してるんだろうなとかっていうの。はいはいはい。
ななしてすかね、普段してるんだろうなって思いますね。なので、家庭によって全然違ったりみたいな、はい。するんだなって思います。
ちょっとなんか垣間見えますよね。はい。確かに。うーん、なんか食事以外でも、なんかあったりしますよね。お友達となんかあの、お泊りとかすると、あ、この子なんか朝、なんか、これやるんだみたいな <giggles> こととか、なんか自分が夜済ませてたものがそうそうそうそう、朝になったりとか。ま、食事だけじゃなくて、結構やっぱりね、育った環境で結構違うことって、ありますもんね。うーん。そうですね、ま、食事。まだ難しいですけどね、なんかでも、その、い住んでる場所とか、いるま、行ってるその自分がいるレストランとかによって、やっぱりこう変えていかなきゃいけないのかなと、思いますけどね。でもあんまり、他の人を見てる余裕は正直ないですね。<giggles> はい。<giggles> ありがとうございました。
そうですね。 ああ、分かります分かります。朝これ食べるんだみたい <giggles> はい。 いや、変われますね、確かに。 うーん。 うーん。 はい。 そうですね。 ないですね、ほんとに。<giggles> すいません、ありがとうございました。失礼します。